Ah bah, oui, tout à fait, exactement.
C'est ça, tu as osé être vulnérable, parce que tu sachais que tu étais déjà, heu, que c'était tu étais forte, en fait. C'est pour ça aussi que tu as pu écrire ce livre.
Mmh mh. Mmh. Oui. Oui, tout à fait, exa oui voilà exactement je pense, heu, tu as mis le doigt dessus. Heu, en effet, heu, je pense que j'étais, heu, déjà forte, heu, pour écrire, heu, d déjà pour mettre à plat, heu, heu, toutes les scènes, les ressentis, heu, ce que j'ai vécu et et la la méchanceté, heu, enfin, heu et les insultes, heu, les le rabaissement sans cesse, heu, heu, tout ça. Heu, beh oui, je pense qu'il faut une certaine force, heu, pour pouvoir faire ça. Mais justement, j'aimerais trop, heu, que tout le monde ait ma force parce que tout le temps j'entends: «Oui mais toi tu es forte, tout le monde n'est pas pareil». Mais ça, ça me dérange, en fait. Comment ça? Pourquoi? Je pense qu'on est to ouais! Pourquoi on n'est, heu, pas tous pareils? Heu, il suffit d'aller, heu, en introspection, heu, chercher, heu, heu, cette rage et cette force et ce mal que tu as en toi et en faire quelque chose de magnifique, en fait. Mmh.
Bah, c'est pas évident à gérer, hein. Mmh. Et pourquoi? Ah, c'est c'est une force, en fait, hein, de transformer, heu, de la souffrance en quelque chose de positif. Il il faut aller le chercher, hein, c'est pas toujours évident, hein.
Mmh, oui. C'est ça et donc, heu, heu, voilà, je je je voulais vraiment, heu, heu, essayer de mettre ça en avant et et leur dire: «Ne perdez pas espoir, heu, n'écoutez même pas ce qu'on, heu, ce qu'on vous dit, heu, ce que vous disent vos bourreaux ou, heu, ou la vie en général, heu, les jugements ou la case, parce que, heu, c'est c'est vous serez maître de vous et et heu, voilà, ne tombez pas dans le», <clears throat> je sais pas comment le dire? «Heu, ne tombez pas dans» voilà, heu, c ouais! Voilà, c'est ça.
Mmh. Dans les travers, ouais, dans le désespoir. Mais c'est ça, il faut il faut garder confiance, en fait, hein, c'est aussi ça, hein.
Donnez-vous de la valeur parce que vous en avez, même si on vous le dit pas. C'est ça. Mmh.
Non, c'est certain. Et et après justement, est-ce que tu as eu des retours, heu? Bon, ta famille, heu, on a on entend bien que tu tu en as pas eu, mais sinon, heu, de d'autres personnes qui ont qui ont apprécié ton livre. Est-ce que pourrais nous en dire plus?
Oui. Oui! Oui, oui, oui. Oui, oui, j'ai eu des super retours, heu, de de mon de dans de mon entourage, heu, même d'inconnus. <clears throat> Une fois, heu, heu, comme par hasard, hein, j'ai j'étais sur TikTok, alors que je déteste les réseaux sociaux, mais c'est pas grave. Heu, j'étais sur TikTok et il y a une fille ouais, il y a une fille qui faisait la promotion de mon livre, j'en revenais pas.
Ah c'est compréhensible. Ah génial!
Eh ouais! <laughs> Elle disait à tout le monde elle l'avait dans les mains, elle disait à tout le monde: «Lisez ce livre, heu, il est, heu», enfin, heu, tu vois? Et j'ai trouvé ça, heu, super génial. <chuckles> D'ailleurs je lui ai donné envie d'écrire. Mmh. Elle a écrit elle-même, heu. Mmh.
Ah c'est c'est sympa, c'est justement, on on voyait pour ça que tu léguais, heu, il y il y avait quelque chose, en fait, hein.
Voilà, que là le message que je voulais passer, bah il était passé.